Ma, ehm, io ti direi che in realtà è 100% positiva, tant'è che, ehm, mi è tornata voglia di di ritornare in Portogallo, per vedere anche altri posti, insomma, che non ho non ho visto.
Ah. Okay. E non ti è ma non ti è tornata voglia di scrivergli, di comunque sapere come stanno ultimamente?
Ma, ehm, guarda, mhmm, se, ehm, io purtroppo avevo ho perso un po' i loro contatti, perché mi ricordo che ci siam scambiati Instagram, però all'epoca avevo un altro account, che poi dopo ho ho ho cancellato, e non so effettivamente se ho salvato poi tutti i contatti che avevo magari su -su Instagram, no, quindi, ehm, e esatto dovrei un attimo ripescare.
Ah, okay. Okay. Ah okay, quindi q è un po' difficoltoso recuperarli.
Esatto, quello sì, purtroppo è stato un mio errore. Eh, sì infatti, ehm, ti dico, mhmm, mi è capitato anche in in realtà in un altro viaggio, no, di ehm, q quando sono andato a Budapest, tra l'altro sempre sempre da solo, che anche lì, ehm, feci amicizia con, ehm, con con delle persone, ma lì ero in un contesto un po' diverso, no, perché ero andato praticamente a un festival musicale, che dura 7, 8 giorni, che si chiama Sziget Festival, e praticamente lì ho conosciuto un gruppetto di, ehm, ragazze olandesi e ragazzi turchi e poi c'erano anche dei neozelandesi e australiani, no, c'era gente un po' da esatto, sì, ehm, diciamo che è particolarmente
Peccato, no, però? Okay. Okay. Ah. Molto bello. Mh-mh. Mizzica, un mix incredibile. Okay, e e anche in quella situazione ti sei integrato comunque.

Esatto, esatto, magari c'era c'erano degli interessi simili anche dal punto di vista poi del lavoro, magari ci siam confrontati, facevamo, ehm, almeno uno di loro faceva un lavoro simile al mio, ehm, che adesso non è più il mio lavoro, uhm, forse è ancora il suo lavoro, questo non te lo so dire. Però ecco, uhm, diciamo che poi abbiamo trovato degli interessi comuni, no, abbiamo visto che, ehm, insomma ci si trovava bene quindi, ehm
Okay. Okay. Quindi, vabbè, hai creato, per la vacanza hai creato un una buona amicizia, un bel gruppetto con cui non passare la vacanza da solo, ecco.
Sì. Sì, che poi voglio dire io ero l andato lì senza aspettative, no, cioè non non mi aspettavo comunque di esatto, parto da solo, magari sì, scambio 2 parole con degli sconosciuti, però effettivamente non pensavo poi che vissuti quei, ehm, 3 giorni, no, in cui loro sono sono rimasti poi, quindi nea neanche troppo.
Certo, comunque parti da solo. Okay. Mh-mh. Quindi diciamo che questa questa vacanza ti ha ti ha insegnato qualcosa.
Sì, ehm, mi ha insegnato che ecco sicuramente appunto per il discorso delle delle aspettative, no, alla fine quando teniamo le aspettative basse soprattutto in situazioni, ehm, diciamo, poco familiari, no, come può essere un viaggio in un paese in cui non sei mai stato, ehm, alla fine può può succedere di tutto, no, e, mhmm, anche in positivo chiaramente, quindi, ehm
Mh-mh. Okay. Certo, questo sì. Sì, sì, sì può essere 50 e 50. Sia positivo che negativo.
Esatto, esatto. E poi sai
E c'è qual <coughs>
Dimmi dimmi.
Dimmi, dimmi, dimmi tu.
Ecco, ehm, dicevo, uhm, praticamente ci vuole secondo me anche, ehm, non solo il senso di, ehm, mhmm, ap essere aperti, no, a, uhm, a degli imprevisti, ma, ehm, u un minimo anche da un lato essere organizzati, perché in realtà prima di quel viaggio probabilmente io, ehm, ero quello che organizzava un po' di più, no, le le visite magari nel posto, ehm, capito, quello turistico oppure nel in quella cosa che va vista perché, eh, ci vanno tutti magari. Invece que questo viaggio è stato molto più, ehm, molto più "tranquillo", tra virgolette, meno organizzato, ecco, se vogliamo.
Certo. Quello è fondamentale. Okay, quindi diciamo ti ha insegnato anche anche questo, anche magari a viaggiare un attimino più con, mhmm, con libertà, senza una programmazione molto molto dettagliata e specifica.
Mh-mh.

Sì, sì, sì, mi mi mi piace fare comunque dei viaggi dove sicuramente, ehm, difficilmente sto fermo, ecco, a meno che non sia magari per una situazione, per un'attività particolare ecco. Però, uhm, sì, diciamo che questo viaggio in Portogallo, uhm, mi piacque parecchio perché non solo ho visitato varie città, e quindi non solo Lisbona, ma anche, uhm, Faro e Sintra, però, ehm, ho proprio incontrato un paio di ragazzi, no
Okay. Mh-mh. Okay.
con cui poi abbiam fatto dei giri ne ne in quei giorni in cui, ehm, eravamo eravamo lì. E quindi, ci siam scambia
Ragazzi italiani, ehm, o erano del posto?
Ehm, no. In realtà non erano né italiani né del posto, 2 ragazzi rumeni, ehm, giovani, ehm, che appunto, con cui insomma abbiam scambiato 2 chiacchiere e poi, ehm, così abbiam detto: "Ma perché non facciamo u un giro del posto tutti e 3 assieme?". E quindi niente, abbiamo cominciato a girare, abbiamo siamo andati anche, ehm, la sera in un ristorante, mi ricordo, dove abbiamo mangiato davvero benissimo, a un prezzo
Okay. Ah, okay. Mh-mh. Ah okay, quindi hai fatto ti sei creato il tuo gruppetto.
Esatto, esatto. Ed è stato è stata na bella esperienza perché comunque sai è è difficile comunque fare amicizia subito con degli sconosciuti, soprattutto nella nostra routine quotidiana, no e quindi, mi fece
Bello, bello. Certo. E com'è che sei riuscito ad approcciarli? Cioè come li hai conosciuti? Proprio così, a caso, passando?
A Ehm, guarda, mi ricordo che ero, uhm, nella nella piazza principale di Lisbona e stavamo uhm, io stavo prendendo delle foto e poi a un certo punto loro mi han chiesto così se se potevo fargli una foto. Ehm, poi niente, da lì ho visto che, ehm, scattavano delle belle foto, così ci siamo, ehm, confrontati su su un paio di cose riguardo alla fotografia e e e poi abbiamo cominciato a parlare.
Okay. Ah okay, perché anche tu sei appassionato di fotografia.
Sì, sì, mi piace ehm, mi piace portarmi, quando posso, la macchina fotografica se ho spazio, uhm, nella nello zaino, esatto. Ehm, e
Ah, okay. In valigia. Okay, e tu queste persone attualmente le senti ancora? Sei ancora in contatto con loro?

Allora, ehm, beh mi ricordo che, ehm, mhmm, ehm, anni prima ero andato a Barcellona con degli amici e, uhm, diciamo che tra mhmm, tra tra le varie serate che abbiam fatto, dato che siamo rimasti 1 settimana lì, ehm, ci fu questa uhm, questa serata in particolare dove andammo in una discoteca all'aperto, ehm, e lì avevamo conosciuto un ,uhm anzi avevamo incontrato di nuovo un questo ragazzo che è un ragazzo italiano che, ehm, faceva il PR per questa discoteca, no, e quindi esatto, però noi l'avevamo beccato in spiaggia tipo il il giorno prima, mhmm, cosa del genere
Ah-ah. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Ah okay, quindi faceva il PR della discoteca. Ah, dare prevendite, quelle robe lì dei PR. Mh-mh.
Esatto. E quindi, insomma, era un soggetto un po' particolare, simpatico sì, esatto, un personaggio. E quindi, così, c'era stato ehm, ci aveva preso in simpatia e viceversa e quindi
<chuckles> Un personaggio. Vabbè, almeno vi ha fatto entrare gratis. <chuckles>
Ehm, p sì, sì, alla fine sì. Cioè, ci ha fatto entrare in lista e poi mi ricordo anche che, ehm, fu una una serata particolare, no, perché comunque c'era era la prima volta in una di discoteca in un altro paese per me, quindi mh, sì, sì.
Eh, meno male, dai. Buono. Come mai? Ah, okay, era proprio la tua prima esperienza in una discoteca in una cioè, fuori dall'Italia.
Sì, esatto. Poi, sai, essendo all'aperto forse l'ho vissuta anche meglio perché a me di solito non non fanno impazzire le discoteche, i club, però esatto, non sono un particolare amante però, sai, in contesto di gruppo ci sta voglio dire mh.
Certo. Ah, okay, non sei amante. Certo, con gli amici giustamente non a avevi poca poca possibilità di scelta.
Sì, sì. Poi, sai, alla fine comunque devo dire che, ehm, se se è rimasta impressa vuol dire che comunque è stata una bella serata anche perché poi
Certo, quello quello sicuramente, anche magari quel PR che hai incontrato, poi non l'hai più sentito?
Esa